जी देखिए, अगर ऐसी परिस्थिति है कि दोनों ही मतलब बराबर तरीके से एक मैं कहूँगा कि अपनी अब राय रख रहे है, विचार मन में हमारे आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि वो दोनों विचार अपने माता-पिता के साथ साझा करें और कहीं न कहीं उनको उस परिस्थिति के बारे में, उन्हें बताएँ और सारा मतलब मैं कहूँगा कि जो भी बातें आपके मन में हैं, दिल में हैं, जो भी विचार दोनों जगह से आ रहे हैं वो राय उनके साथ रखें और उनसे कहें कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई फिर दुविधा हमारे मन में रह जाएगी और जो मैं कहूँगा फ़ैसला हमारे माता-पिता हमारे लिए करेंगे, मुझे नहीं लगता उससे सर्वश्रेष्ठ फ़ैसला कोई और व्यक्ति हमें बता सकता है। इन फ़ैक्ट मैं कहूँगा कि हम खुद भी इतना बेहतर फ़ैसला नहीं कर सकते जितना हमारे बेहतर हमारे माता-पिता उस चीज़ से कर सकते हैं।
हाँ जी। अरे वाह! जी हाँ। ओके। बिल्कुल, ये तो सही बात है। जी हाँ। बहुत, बहुत अच्छी बात आपने बोली। ये तो व व व वाक़ई में ये सही बात है। एक बहुत, अ, मतलब, रोमांचक अ अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगी आपको। अगर दिल और दिमाग जो है ना एक डिबेट में हो तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा?
जी। जी देखिए, अगर दिल और दिमाग डिबेट में हैं, तो मैं कहना चाहूँगा दिमाग ही जीतेगा क्योंकि दिमाग, जो है, लॉजिकल होता है। वो चीज़ों को कैलकुलेट करके आन्सर देगा। दिल के पास दे
<chuckles> अच्छा क्यों? तो फिर दिमाग क्यों नहीं जीत सकता? <chuckles>
नहीं मैं वो ही तो कह रहा हूँ कि दिमाग ही जीतेगा क्योंकि दिमाग जो है देखिए
अच्छा, दिल क्यों नहीं जीत सकता? मेरा कहने का मतलब है।
क्योंकि दिल क्योंकि देखिए दिल के पास सिर्फ़ इमोशंस है उसके पास कोई लॉजिकल रीज़निंग नहीं है, वो मतलब आपको कारण नहीं वो ये बता सकता है कि आपको ये करना है, वो ये नहीं बता सकता आपको, वो ये क्यों करना है? और डिबेट में, मैं कहना चाहूँगा कि डिबेट में हमें क्यों क्या है वो नहीं बताना होता, क्यों हो उसके कारण बताने होते हैं। तो ऐसे मैं दिमाग में कहूँगा दिमाग ही जीतेगा ऐसी चीज़ में तो।
जी हाँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा। तो जैसे कि आप श्रोता हैं, जो हमारे जो सुनने वाले हैं अगर वो उलझन में हैं, तो उनको आप क्या मतलब एक कदम सुझाएँगे, एक सजेशन देना चाहेंगे कि ये मतलब कब और कैसे रुक कर फिर फ़ैसला लेना चाहिए या क्या एक अगर सुझाव देना चाहे अंतिम?